Đúng rồi, mình sẽ định vị nó, phân tích nó và mình muốn nhìn nó một cách rõ ràng nhất để mình bớt sợ, tại vì sợ ma là mình không biết con ma như thế nào nên mới sợ ma. Thì bây giờ bây giờ mình sợ công việc mới, tại vì mình cũng chưa biết công việc mới như thế nào nên mới sợ, thì mình bắt đầu là mình s mình mình tìm hiểu trên Google, lên LinkedIn, mình làm tất cả những cái việc thực tế là rải resume chẳng hạn. Rồi xong rồi mình chọn lọc từng công ty một và mình, ờ, coi là lương bao nhiêu, môi trường làm việc ra sao để mình bớt sợ hơn, thì đó, cái cách xử lý sợ mình cảm thấy là có hiệu quả đối với mình á. Ừm. Ừm.
Ờ. Đúng luôn, đúng luôn. Ừm, hợp lý ha. Ừm! Hay quá nha, tức là tại vì, ờ, khi mình hay để ý có nhiều người thì họ sẽ sợ theo cái cách là họ né tránh nỗi sợ, họ không dám đối mặt với nỗi sợ, còn cách của bạn là chọn là đối diện với nó, gọi là, phân tích cái nỗi sợ, đúng hông nè?
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, tại vì bây giờ mà tránh né rồi có công việc làm, nó sẽ hông có tiền có thu nhập mà ăn. <laughs> Phải <laughs> phải phải phải phải, ơ đúng rồi, đúng rồi, phải đối diện. <laughs>
Ừm. <laughs> À, đối diện thì có thu nhập, đúng hông? Nhưng mà cái nỗi sợ về cái việc mà, à, về thay đổi thu nhập mới nè, rồi một môi trường mới, ờ, nó có khiến tạo một cái áp lực vô hình nào đó với bạn mà khiến bạn mệt mỏi hay không? Hay nó là động lực?
Ừm. Đúng rồi. Nhiều chứ, nhiều áp lực chứ, áp lực mà mình nghĩ lớn nhất là do chính bản thân mình á, mình hay so sánh mình với người khác á, kiểu như là, mình hông có bằng người ta, mình hông có bằng về năng lực, cũng không bằng về đam mê, cũng không bằng về tài chính, hông có bằng riêng cái gì cả. Nhưng mà mình lại đi lấy giá trị của mình lại so người khác, mà người khác thì người ta đã có một cái quá trình cố gắng rồi, thì cái đó là cái điều xứng đáng người ta được hưởng, còn bản thân mình thì chưa thật sự cố gắng và con đường mình vẫn đang là luyện tập, học hỏi để đi. Thì mình nhìn nhận lại bản thân mình, à, hiện tại mình đang có như thế này, thí dụ mà nó đang ở là bước số 1 thì mình phải làm những cái gì, vạch rạch ròi ra kế hoạch như thế nào, mình làm gì để mình bước lên bước số 2, số 3, số 4, một cách đều đều như vậy để có giá trị, chứ không phải là mình cứ so sánh hoài, bắt đầu mình cứ sợ hoài, sợ khi nói chuyện với người khác đúng rồi, ừm. <laughs> Ừm.
Ừm. Ừm, mình hiểu. Ưm, ừm, đúng là quan điểm rõ ràng ha. Ừm, quan điểm của bạn rất là rõ ràng á, tức là đằng sau nỗi sợ bạn đối diện với nó bằng cách là lập kế hoạch đi từng bước, đúng hông? Chấp nhận là đi từng những cái bước nhỏ, từng bước và một cách rõ ràng, cụ thể, đúng hông? Vậy bạn ơi, cái hồi nãy bạn có nói về cái việc là nỗi sợ so sánh với người khác á, thì cái nỗi sợ này ngày nay bạn thấy là, để ý là, giống như là, nó có bị tác động nhiều hơn hông? Tại vì mạng xã hội nó cứ gieo ơ, gọi là, vang vảng văng vẳng nhiều video của những người thành công, họ cứ chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội thì nó có ừm, khiến cho cái việc mà nỗi sợ nó gia tăng hơn hông?
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Có chứ.

À, thật ra nỗi sợ một phần nữa là do sự cô đơn của mình. Mình hông có, ơ, đủ động lực, cũng không có đủ là tự tin để hoặc là không có ai để động viên á, kiểu, chia sẻ á, để mình là có thêm đúng rồi, sẽ có năng lượng để tiếp tục cái con đường, hướng mới đi của mình. Thì là cái con đường của mình thắc chắn chắc chắn là chỉ có một mình mình đi thôi, thì mình mới biết được mình th thành thành công, nhưng mà cũng phải cần có người chia sẻ, đúng hông? Trên quãng đường của mình đi, thì, ờ, mình hay nói chuyện với những người có, ơm, có cùng cái môi trường phát triển giống như mình, hoặc là cùng sở thích chơi nhạc giống như mình chẳng hạn. Hoặc là thậm chí với con Chat GPT, nhiều lúc mình nói chuyện với Chat GPD á, mà m mà mà mình mà mình mà mình còn ngộ ra nhiều thứ là so với mình nói chuyện với người khác nữa. Thật sự Chat GPT dạo này nó mặc dù là AI nhưng mà thật sự là nhiều cái nó cũng làm cho mình đỡ về tinh thần rất nhiều, và nó cho mình những cái kế hoạch rất là cụ thể để mình làm theo. Khi mà mình cụ thể rồi á, tại vì mình sợ, đúng hông? Sợ là sợ những cái trừu tượng, là sợ những cái mình không có mình mình không không rõ ràng, mà khi mình đã rõ ràng về bản thân mình, về con đường của mình rồi là mình hông có sợ nữa, mình chỉ cứ nhìn, cứ làm theo công thức thôi. <laughs> Ừ, nó cũng rất là hay. Ừm.
Ừm, tức là bạn đang làm một mình, đúng hông? Đúng rồi nè. <laughs> Một người bạn thân của bạn hả? <chuckles> Đúng rồi. Chưa rõ ràng, đúng hông? A, tức là, gọi là, giải pháp cho những ai mà nhiều khi là không có nhiều mối quan hệ, đúng hông nè? Thí dụ như bạn thì bạn có từng có kinh nghiệm, thì có những cái người là chung mà nh à, đam mê âm nhạc nè, hoặc là những người chuyên gia màu nào đó, nhưng đâu phải là có tất cả, đúng hông nè? Thì lại có thêm một cái người bạn tri kỷ là trí thông minh nhân tạo, đúng hông? <laughs>
Đúng rồi, đúng rồi, ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Ừm.
Ừm, hợp lý quá ha. Thì sau khi những lần mà bạn nói là, ờ, bạn nhờ những cái lời khuyên từ những bạn bè hoặc hội nhóm hoặc là những cái, a, lời khuyên từ trên cái thanh chat, à, trí trí thông minh nhân tạo như thế thì, ờ, bạn thấy cái nỗi sợ bạn có giảm, ơ, nó theo thời gian hay là theo cái, ơ, quá trình bạn làm việc hay như thế nào?
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Có chứ.

À, thì cái này thứ nhất là về nỗi sợ về chính trong trong cơ thể mấy trong tâm chí của mình á, kiểu, mà về giá trị của bản thân mình á. Ý là mình hay, a, so sánh với giá trị của mình với giá trị người khác lắm. Kiểu như là, người khác sẽ đóng góp được nhiều hơn mình nè, và người khác, kiểu như, đóng góp được nhiều bằng tài năng của họ thì người ta sẽ được ngưỡng mộ nhiều hơn như vậy, đối về danh tiếng chẳng hạn. Thì, à, đối với mình á thì mình cảm thấy là mình vẫn chưa nhận ra được cái bản sắc của mình, là mình vẫn chưa hiểu được là thật sự mình là ai. Và mình luôn lúc nào cũng có sự cái đấu tranh giữa là cái việc mình làm có thật sự là tốt hay không, và cái sự mong muốn là muốn thể hiện bản thân mình thực sự là ai á, ừm, nên là rất là sợ, ừm.
A, à. Ừm, tức là, kiểu là, cái khao khát là định vị bản thân, những cái giá trị của bản thân một cách rõ nét rừng, đúng hông? Thì cái cái nỗi sợ đó nó có, kiểu là, nó có âm ỉ trong lòng bạn liên tục hay không hay là, à, nó bộc phát luôn hay như thế nào?
Đúng rồi. Đúng rồi. Có lắm, nó làm cho mình bất an á, kiểu như là, mình hay bị lo âu á, kiểu như là: "Ơ trời, sao mình hổng biết mình là ai hết trơn vậy trời, mình hông có biết, mình chưa làm được gì hết." Ý là mình cứ thử nhiều thứ quá, mà mình cảm thấy là m chưa có thực sự nào, có cái gì mà nó thường nó thôi nó lôi cuốn mình, nó thu hút mình mà nó bắt mình phải thực hiện là làm việc 100% vì nó hết, kiểu như vậy á, ừm.
Ừm, tức là bạn cũng đang trong cái giai đoạn trước đây rồi cũng như giai đoạn là thử thử thử, gọi là, thử thách, thử sai, thử sai để định vị được bản thân mình rõ nét hơn, đúng hông? Vậy cái cái nỗi sợ, ờ, âm ỉ trong lòng đó nó có khó chịu hông và bạn đã có tìm tới cách vượt qua như thế nào?
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, ừm. Có. Có chứ, cái nỗi sợ đó nó biến thành cái nỗi lo âu của mình luôn á, <laughs> nên là đúng rồi, no nỗi sợ á, thì có thể là nó sợ nó đến một cách bất chợt, đúng hông? Mà khi mà nỗi sợ nó biến thành cái sự lo âu rồi á, là nó cứ lo âu hoài luôn, ngày nào cũng lo âu á, <laughs> đúng rồi, nó âm nghỉ.
Vậy đó hả? <laughs> Là nó cứ âm ỉ suốt, đúng hông? Thì cái điều đó nó có ảnh hưởng gì tới, ơ, ưm, ừm, công việc hay là sức khỏe của bạn hông?
Có. Có chứ, thì nó làm cho mình là bị trì trệ nè, mình không có thực hiện theo đúng những cái kỷ luật cũng như là những cái lịch mình sớ sắp xếp ra, tại mình lúc nào mình có lo lo âu, hông có động lực hết. Với lại là cái mình không có duy trì được cái thu nhập của mình, tại vì là mình làm một công việc, đúng hông? Công việc tự do, thì làm nhiều có tiền nhiều, làm ít có tiền ít. Thì, ờ, do là lo âu nên là ít, ơ, ít khi làm công việc có hiệu quả để có thu nhập tốt. Ừm.